Ya burada da yine ilk iş günümde şöyle komik bir şey oldu: Şirkette, koskoca şirkette, şey istedi insan kaynakları benden, bir tane bis işte, sunum hazırlayacaklar, bir ,işte, şablon yapmışlar. İşte, adın ne, nereden geldin, hangi okuldan mezunsun, nelerden hoşlanırsın? Böyle anket formu gibi bir şey. Bunu diyorlar "Bütün şirkete at." Ben de diyorum ki, niye böyle bir şey atıyorum bütün şirkete. Hani, böyle, seni tanısınlar, falan dedi. Ekibe soruyorum, "Bu zamana kadar kimseden böyle bir şey gelmedi" diyorlar. Ya diyorum ki, bütün şirket bu, eee, bu kız deli diyecekler herhâlde. Böyle sunum hazırlamış şirkete atıyor.
<chuckles> Eh. Ne kadar garip. Eh. Gerçekten çok o kadar garip ki. <chuckles> Ah. Acaba in insan kaynakları sana tuzak mı kurmaya çalışıyordu? Ah.
İşte, bundan sonra yeni bir şeymiş. İşte, hani, ben de böyle tam bir yeni senenin başında başlamıştım. Yani, bu Ocak ayı başında falan. Yeni gelen herkese attıracaklarını söylediler. Neyse benle başlayan biri daha vardı. Onunla 2'miz peş peşe gönderdik ama böyle çok saçmaydı. Neyse yani, sonra öyle olunca tabii başta, böyle, "a, işte hoş geldinler"de geldi. "A, bunu mu seviyormuşsun?" falan diye dalga geçenler falan da oldu. Komikti bayağı. Neyse, sonrasında ama güzel geçti. Yani, bu sonra 2. başladığım iş yerinde, böyle, 5 sene falan kaldım. 3 ayrı ekip gördüm. Eee, çok fazla insan tanıdım falan. Eee, çok keyifli ve güzel geçti aslında.
Hımm, belki de. Anladım. Ah, evet. <chuckles> Anladım. A, ne kadar güzel, iyiymiş. Güzel.

Aynen ve o ilk iş günü kimsenin senden bir beklentisi yok aslında, yani, aynen. Evet, ya hiç kimsenin bir beklentisi yok aslında sadece seninle tanışmak isteyen ya da tanışan insanlar topluluğu gibi bir şey, yani. O yüzden, hani, aslında böyle hiç, yani, gerçekten korkmamak ve kendin gibi olmak da önemli böyle. Biraz da böyle nasıl başlarsan da öyle gider diye düşünüyorum ben, yani, o yüzden böyle mutlu, böyle biraz daha rahat, hani, mesela, olabildiğince öz güvenli ya bu şekilde başlarsan ilk iş gününe bunları düşünüp bu yönleri, sonrasında bence, böyle, o şekilde gider diye düşünüyorum. En azından, ben, hani, ona inanıyorum.
Tabii ki hâliyle, ne yapabilirsin ki daha ilk günden? Hı hı. Kesinlikle. Kesinlikle. Hı hı. Bence de kesinlikle katılıyorum. Peki böyle hiç s spesifik olarak bir hata yaptığını fark ettiğin ve başkasının da fark edip seni uyardığı anlarda, mesela, nasıl tepkiler verdin? Onlarla iletişimin nasıldı? Son olarak bunu sormak istiyorum.
Ya, mesela, oldu, hani, en basitinden maili yanlış kişiye atma gibi şeyler, mesela yaptım. İlk işimde falan da özellikle çok yaptım, mesela, yani. Orada hemen hatalarını görünce; ya, bunu görüp nasıl çözebilirim ya da, hani, bir daha yaparken, mesela, onun, mesela, bundan sonra 2 kere bakmak belki mail'in, işte, gönderilen kısmında kim var 3 kere kontrol etmek belki önemli. Ben mesela, çok panik olmuştum, "Ay, ne olacak şimdi, dünyanın sonu." falan demiştim. Hiç de bir şey olmamıştı, maili geri de alabiliyorsun. Ya, alamasan bile çok da bir şey olmuyor ya da dosyayı mesela.
Hâliyle. Evet. <chuckles> Evet. Gerçekten. Evet. Yani, bir özür mesajı bile yollayabilirdin aslında bas ba en basitinden.
Ya, evet ya da mesela dosyayı şifrelemek bir, yani, bir e ekte bir şey gönderiyorsan şifreli göndermek gibi bir önlem koyabilirsin mesela bu tarz şeylere. Yani, çözümü var bence hataların korkmamak lazım ondan da.
Evet. Hı hı. Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle. Gerçekten zaten bu süreci de, eee, öz güvenli ve sakin bir şekilde yönetmişsin. İii, gerçekten çok güzel. Iıı, iş iş hayatı üzerine çok detaylı ve keyifli bir sohbet oldu benim için. Gerçekten verdiğin cevaplardan çok keyif aldım, çok bilgilendiriciydi.
Hıh.